Pazar gününden bütün bi bir haftayı mı yapıyorsun?
Şöyle, eee, 3 gün, 3 gün şeklinde bölüyorum. Mesela pazartesi, salı, çarşamba için yemekleri pazar akşamından yapıyorum. Çarşamba akşamı da, işte, eee, perşembe, cuma, cumartesi için pazar günleri genelde free günüm. Onu boş bırakıyorum yani. Hani şey diyorum, b bugün arkadaşımla çıkıp bir şey de yiyebilirim. Hani fast food olabilir bu ya da normal yeme düzeninde yemediğim herhangi başka bir yemek olabilir.
Hıh. Hımm. A! Çok güzel bir planlama. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Haftada bir gün kendine öyle bir izin veriyorsun.
Aynen, kendime bir, böyle, eee, boş bir gün bırakıyorum. Hani o gün de istediğimi yiyeyim, rahat bir şekilde kendimi kısıtlamayayım. Çünkü ben kendimi kısıtladığım ve böyle işte, eee, hiç kaçamak yapmadığım tabiri caizse dönemlerde eee çok fazla i g geriye dönüyorum.
Hı hı. Hı hı. Rahatlama. Kötü hissettin. Hımm, peki bu hafta bir gün sana kendini kötü hissettiriyor mu?
Evet. Eğer o hafta böyle bazen, eee, eminim belki sende de oluyordur yani. Bazı haftalar öyle canım spor yapmak istemiyor ya da o sporu çok böyle lay lay lom yapıyorum hani. O gerçek verimi hissetmiyorum. O haftalarda gerçekten bir vicdan azabı oluşuyor bende. Yani diyorum ki, <tsk> "Of, şimdi bu hamburgeri yiyorum ama bu hafta zaten de düzgün de spor yapamadım." falan ama onun dışında olmuyor yani ı
Hımm, ama sporunu iyi yaptıysan, yani fiziksel aktivitelerini iyi düzeyde tuttuysan o pazar günü kendine verdiğin ödül hiç sana kötü hissettirmiyor.